هاقول لِك. أنا بالنسبة لي مثلًا ما كُناش مهتمين بالأخبار أبدًا، لأن لأن بصراحة ما كانش في حاجة بتمسنا شخصيًا يعني، ما كانش في حاجة مثلًا، آمم اللي هو بت بتلمس حياتنا بأي بأي شكل من الأشكال يعني. يعني أنا فاكر كانت أقصايا حاجة خالص مع الأخبار
إمم. إمم.
آمم كان إيه يا ربي؟ كان بابايا برضه نفس القصة كده برضه، كان هو يشتري الجورنال وأنا كنت اخده أقعد أقطّع منه صور العربيات، فكان يشتمني ويضربني يقول لي: "أنا جايب الجورنال،" مش عارف إيه، وأنت مش عارف إيه، "وأنت تقطعّه لي!" قُلت له: "يا عم ب باخد صور العربيات." يعني، فكنت باخد صور العربيات
إمم. آه. <chuckles> إمم. إمم.
وكنت مهتم بإخبار السيارات وبتاع وكنت باعلّق في أوضتي مثلًا كده السيارات اللي أنا عاوز أشتريها مثلًا، نفِسي أشتريها وبتاع، باحلم بقى وكده يعني.
إمم.آه، طب ما دي حاجة كويسة، مش حاجة وحشة، يعني ليه الوالد كان معترض يعني؟
ب باخ باقطّع ما كنت بابوّظ له الجورنال، وكنت باقعد أقطّع فيه. <laughs>
طب ماشي، ما هو أنت بتقطّع فيه، مش بعد ما بيخلّص قراية مثلًا؟ والَّا من أول ما الجرنال بييجي؟
لأ وحياتِك ده قبل ما يقراه أصلًا، يعني لما بيكون متطبّق كده حلو، متطبّق كده حلو، عشان ما يتبهدلش وبتاع، آخُد الصورة عشان إيه، ما تتبهدلش، ما تتكرمش يعني. وبعدين أعلّقها كده وأقعد أحلم بقى، أقول هاجيب العربية ديّة وأجيب العربية ديّة وبتاع ومش عارف إيه. ف
لأ عادي. آه. إمم. آه، آه. طب ما الوالد عنده حق يتعصب والله، ده لو كان كان حدفك من البلكونة على طول.
آه طبعًا.